Assolutamente sì, perché, uhm, è capitato, uhm, magari, mhmm, di fare serate, <chuckles> di di trovarmi in situazioni strane, ehm, io a volte come tecnica, uhm, da, uhm, produttore musicale, uhm, per, mhmm, salvarmi un po' delle idee, uhm, quando magari ti viene proprio quell'idea al quel ritmo, quel suono particolare
Okay. <chuckles> Si? Certo. Eh, cavolo lì è difficile, con un lavoro come questo vai in bagno, inizi a canticchiare, non ne vedo altre di
<chuckles> Ehm <chuckles> Esatto, esa più o meno. <chuckles> O mi isolo un attimo e apro, uhm, il registratore suoni del mio telefono, e quindi mi salvo l'idea
<chuckles> Wow. <chuckles> Eh, giri con un microfono professionale nel marsupio. <chuckles>
<chuckles> Eh, sarebbe bello fare anche questo, magari con il PC dappertutto, vado vado ad un ad una festa, e giro col PC e le cuffie
<chuckles> Vabbè, comunque è trap, cioè sarebbe molto trap come cosa, eh, il produttore <scoffs>
Esatto, esatto. <chuckles> Esatto, esatto, eh, però sì, mi capita avere momenti in cui sono in degli stati, uhm, mentali particolari, possiamo dire, in cui mi mi mhmm, mi ci uhm, mi vengono appunto delle idee bizzarre, dei suoni bizzarri, degli accordi bizzarri, e li salvo nel memo vocale, <chuckles> quindi e da lì è tutta è tutta la storia.
Mh, sì? Ci sta. <chuckles> Ci sta, è la è la peculiarità comunque di quest'arte.
Esatto, esatto.
Bellissimo. Ehm, wow ehm, wow, ti devo dire, mi sono divertita molto, ehm, mi hai dato anche degli spunti su su come magari sprigionare un po' la la propria creatività, e sono molto felice, che che ti stai approcciando a a questo percorso, ecco. Ti ti ringrazio per l'ottima chiacchierata, ehm, e ci vediamo presto.
Mi fa davvero piacere, grazie anche a te. <chuckles>